Totoo po at para sa'kin po ano, para sa'kin po, nakakatulong siya, um, siguro mas madalas siyang nakakatulong sa'kin, kasi siyempre po, 'yung mga pinapansin ko lang naman na opinyon, eh 'yung mga tinatanggap kong opinyon, eh, 'yung alam kong constructive po siya. Lalo na't 'yung mga nanggagaling sa malalapit po talaga sa'min sa atin 'di ba po, kasi siyempre 'pag kunyari, um, papakinggan natin lahat ng opinyon, maaaring maguluhan tayo 'di ba, kasi iba-iba 'yung opinyon ng bawat tao po, 'di ba? Kaya pumipili lang po ako ng pakikinggan, 'di ba po, 'tsaka manatili po tayo na totoo sa sarili natin, kasi mahalaga parin 'yung pagkakaroon natin ng sariling prinsipyo at, um, identity 'di ba po? Hindi naman po natin kailangan baguhin 'yung sarili natin para lang mapasaya lang po 'yung lahat, 'di ba po.
'Di ba, ikaw ba? Mm, mm. Mm. Ayan. Ayan. Mm, tama, tama. Oo. Sang-ayon. Tama. Tama, oo. Sang-ayon ako diyan. Mhm. Mm. Tama. Mm, mm. Sarili natin, oo nga 'di ba. Yung iba kasi alam mo, may mga sinasabi s sila satin 'no, na parang, ang gusto lang nila tayong sirain, para bumaba yung ating kumpiyansa sa sarili, yung alam mo yun, ang dami kasing mga naiinggit ngayon 'no, na parang ginagawan ka ng mga hindi naman, ah, maling mga kuwento, gusto ka lang nilang sirain, dahil nakikita nila na ang saya-saya mo sa buhay mo.
Oo. Totoo po. Opo. Oo, totoo po. Mm, totoo po, ako po ano 'pag ganiyan, parang minsan ginagamit ko na lang siya bilang motibasyon, kasi kung may bumabatikos po, parang ginagamit ko na lang siya bilang inspirasyon, para patunayan kung ano talaga 'yung kaya kong gawin. Kunyari po ano, katulad ngayon na hindi ako nakakapagtrabaho dahil nag-aalaga ako ng anak, parang may mga naririnig ako na umaasa na lang ako sa asawa ko, parang sayang naman 'yung pinag-aralan mga ganiyan. Pero ano, ah, pinapakita ko naman po sa kanila na, hindi naman ako basta nagsi-stay lang dito sa bahay at nag-aalaga lang ng anak, 'di ba. Kasi kadalasan 'yung mga ganitong tao, sila 'yung mga wala talagang ginagawa para sa ikalalago ng buhay nila 'di ba? Eh, ngayon meron naman akong pinagkakaabalahan kahit papaano, 'di ba, parang, bahala na silang mag ano, bigay ng mga opinyon nila at bumatikos 'di ba. <chuckles> Basta ako komportable ako.
'Di ba? <chuckles> Hmm. Mm. Tama. Ah, tama. <chuckles> Mm. Mm. Ayan, isa pa yan. Mm. Sang-ayon. Tama, 'di ba? Mm. Oo, tama. Tama, oo. Tama. Mm, tama. Alam mo, sang-ayon ako dun sa sinabi mo kanina no. Ah, pagdating dun sa mga babae na nakaano lang sa bahay talaga, minsan yung mga nagsasabi pa, eh, yung mga kamag-anak nung asawa mo, 'di, ba, parang, minamaliit ka nila na, hindi nila alam kung gaano kahirap yung mga, ah, trabaho pagdating sa bahay. Minsan nga, ikaw na nga lang yung susuko, 'di ba, parang sabi nga nila, totoo yung sinasabi nila na, "Hindi natatapos yung trabaho mo 'pag nasa bahay ka." Eh, sa opisina naka-ano ka lang naka, ah, ano ba yun, nakaupo ka lang.
Mm. <chuckles> Ayon po. Mm. Totoo po. Opo. Totoo.

Mm. Totoo po, at siguro kung tayo rin yung nakakatanggap ng mga masasakit na opinyon na 'to, ano na lang natin ah, isipin nalang po natin kung kanino talaga nang galing to kung mahalaga ba yung sinabi niya sa'tin, eh, talagang dun tayo maaapektuhan, 'di ba, po?
Mm. Tama, sang-ayon. Mm. Mm. Ikaw ba may natanggap ka na ba na mga feedback galing sa ibang tao? Paano mo ba 'to, ano, ah, hinandle?
Ako, po ano, ah, wala naman ako masyadong maisip po ngayon, pero dahil po nabanggit nyo siguro yun sa mga bagong panganak, ganyan. Ako po kasi, ah, medyo ano po ako, ah, medyo conscious po ako sa naging itsura ko kasi alam niyo po pag kunyari bagong panganak, eh, may mga pangingitim sa mga batok, sa mga katawan, 'di ba. Ayan, medyo naging conscious po ako wala naman po ako naririnig na direktang masamang feedback o masamang opinyon o pinoint-out itong mga imperfections na 'to, pero ah, may mga taong nakikita ko na tumitingin sila dun sa parte na yun, 'di ba. Para bang, ano, naka-catch yung atensyon nila, medyo naco-conscious po ako pagdating sa mga ganyan, pero hindi ko nalang po pinapan pinapakita ko nalang sa kanila na, bagong panganak nga ako, may baby ako, ganyan.
Mm. Mm. <chuckles> Oo. Mm. Ah. Sang-ayon. Oo, oo. Mm, mm. Tama. Mhm. Mm. Mm. Tama, oo. Sang-ayon. Ah. Tama. Mm. Tama, oo. Tama, 'no? Atsaka alam mo, ah, sang-ayon ka din ba parang naapektuhan din kasi yung asawa mo kapag ganyan yung, yung hindi mo pinapansin yung sarili mo 'no? Yung parang ah, nababati din siya ng mga kaibigan niya na parang nagre-reflect yung itsura natin dun sa mga sinasabi sa kanya.
Mm. Ah, sa akin naman po so far, wala naman pong ganitong pangyayari kasi, siguro, um, dahil napapalibutan din naman kami ng mabubuting tao at 'yung mga kaibigan din naman ng asawa ko, eh, medyo matitino naman din. Hindi naman sila yung parang basta-basta lang kasi yung, ah, asawa ko din eh, medyo may pagka-introvert din po siya at talagang sinu-surround, ah, pinapalibutan lang niya yung sarili niya sa mga iilang circle of friends na alam niyang ah, matitino at mababait, ayan. Wala naman silang nababanggit na ganito sa amin. Ayan.
'Di ba? Mm. 'Yan. Oo. O, Nga. Ah. <chuckles> Tama. Ah, yun. 'Di ba? Mm. Alam mo sang-ayon ako minsan parang nagiging introvert ka talaga, 'no, parang gusto mo mapag-isa at ayaw mong makiusap sa iba.
Hmm. Totoo, pag ganitong mga, ano, dahil syempre minsan umiiwas na rin po tayo parang habang tumatanda tayo ay lumiliit din talaga yung mga circle of friends natin, 'no? Kasi parang umiiwas na rin tayo sa mga taong toxic at talagang mapanghusga, 'di ba? Pipili nalang tayo ng mga tao na ipapalibot natin sa sarili natin na alam natin na makakabuti satin, at, 'di ba, 'yung makakapagpa-ganda sa pakiramdam natin, 'di ba, po?
'Di ba? Mm. Oo. <laughs> Sang-ayon. Tama. 'Di ba? Oo nga Hmm. Tama. Oo.